Ừm, đúng rồi đó.
Vậy thì, à, ừm, mình, ừm nãy giờ chúng ta đều nói về những cái, gọi là, lợi ích và những cái cái cái cái có hại của việc livestream rồi. Vậy thì đối với đó là chúng ta thôi, còn nói về những cái mà giải trí xưa giờ á, theo bạn thì livestream nó có làm những cái giải trí kiểu cũ bị ảnh hưởng theo hông? Nó có làm mấy cái mấy cái đó bị mất đi hông?
Ừm. À, thật ra là mình thấy là nó cũng, ờ, song song thôi, thực ra là những giá trị mà truyền thống mà nó có giá trị lưu giữ và nó có tính thế hệ đó thì nó vẫn luôn giữ. Ví dụ như là không phải lúc nào mình cũng xem cái gì nó đang diễn ra ngay lập tức mà mình, ờ, vẫn xem những cái nền tảng, ví dụ như là hình ảnh rồi, ờ, video, t những cái nội dung mà video mà thu sẵn trên, a, YouTube này kia đó thì người ta vẫn coi nhiều mà. Livestream á nó chỉ song song thêm một cái hình thức để mà giải trí thôi, chứ mình thấy là thực sự là hiện tại nó chưa có áp đảo mấy cái kia.
Ờ. Ờ. A, là Ừm, đối với bạn hiện tại livestream nó chỉ là một cái lựa chọn mới hơn, và cũng nhiều cái lựa chọn hơn trong một số đống cái lựa chọn của bạn thôi, nên nó cũng sẽ hổng có ảnh hưởng nhiều đến những cái giải trí truyền thống, đúng hông?
Ừm.